Eu ah, eu eu sempre adoto essa postura minha, porque essa é minha personalidade, sabe. Eu gosto de ser simpática, eu gosto de ser carismática, eu gosto de ser brincalhona. Eh, eu acho que uma uma brincadeirinha, assim, sempre quebra o gelo, às vezes a gente tem que sentir o o a energia também que a pessoa está dando para gente de volta, né. Porque tem gente que é mais abe
Uhum. Sim. Sim. Exatamente. Tem pessoas mais sérias, né.
tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais sérias. Então, geralmente, se eu sinto que a pessoa tá me dando uma abertura, assim, para eu para eu fazer uma piadinha, para eu fazer uma brincadeira. Eu eu fo fosso muito eu me solto muito fácil, assim, com as pessoas.
Hum. Uhum. Sim. Se o brasileiro, né, ele é ele tem essa facilidade, né, de de convivência. Eh, você, hum, diria que algum outro f lugar, assim, fora do do Brasil seria diferente?
Ah, com certeza, com toda a certeza. Eh, eu acho que, nos países europeus, as pessoas são muito mais frias e muito mais fechadas. É. E eu acho que muitas pessoas relacionam isso com o próprio clima, né, elas dizem que quanto mais frio o país, mais frias são as pessoas. E porque nós É, é muito engraçado isso, né. Porque a gente do Brasil o Brasil é um lugar muito quente, muito tropical, e aí, por isso, a gente é muito caloroso, a gente é muito receptivo, a gente é muito aberto. Eh
Uhum. Mais distante. Mais distantes, né. Olha. Que interessante. <chuckles> Sim. Pessoas mais feli Então, será que o sol tem alguma coisa que vê?